Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich alle kenne also, es gibt ja auch so viele unter, äh also, so im Christentum zum Beispiel gibt's ja ganz viele verschiedene, äh, Untergruppierungen, ne? Da gibt's dann auch die Mormonen, ne? Ja, ja, klar.
Es ist immer noch Ja, ja, ja. Ja, ge Aber, die sind alle nur ein bisschen anders. Die sind alle nur ein bisschen anders, ne? Es wenn du alle gleich anziehst und einer nimmt sich die Mütze ab und jetzt denkt der, der wär wär wär was anderes. „Nein, bist du nicht.“ Und was ich sage, wenn du alle Religionen zusammen nimmst, hast du immer noch das Problem mit den 3 blinden Männern und dem Elefant.
Mhm. Ja, ja, klar, klar.